Çok doğal olarak, yani baktığında bir taraftan da hayatı devam ettirmek, eee, belki kirasını ödemek, belki hayatı geçin geçinmek artık dünya üzerinde en önemli konu. Eee, ve gerçekten ekstra işlere de şirketin e, bir kontrat dahi yapmadığı noktada çalışanın bunu yapmaması çok, ııı, geri ya, yapabilmesi de esnek tutuluyor demek ki. Eee, hem para vermeyeyim ama çalışan da istediğini yapsın gibi bir noktada da tabii, çalışanın bağlılığı da belki biraz sorgulanıyor, eee, ve, eee, orada ı dışarıdan da bir şeyler yapmaya dönebiliyor. Peki, eee, diğer taraftan baktığında senin için şimdi, "Brüksel'deyim." dedin. Orada, ııı, d neler farklı? Iıı, İtalya'dan farklı olarak hangi konular sana daha çekici geldi? Bilinçli bir seçim miydi? Ya, özellikle Brüksel daha avantajlı olduğu için mi oraya gittin?
Yani şöyle, aslında, eee, eş durumundan geldim ama, ııı, eşimle de biz Roma'da tanıştık ve ikimiz de Roma'yı çok seviyoruz aslında. O da hatta, ııı, part time tur rehberliği yapıyordu. Iıı, hani seviyoruz ama oranın sürdürülebilir olmadığını ikimiz de biliyorduk maalesef. Hâlâ, yani, çok seviyoruz, özlüyoruz, elimizden geldiğince gitmeye çalışıyoruz ama
Hı hı. Evet. Hımm! Evet.
Eee, o burada iş buldu. Önce o gitti, yani, 1,5 yıl önce buldu o. Ben hâlâ devam ettim ama artık geldim.
Hı hı. O da mı mimardı, aynı meslek mi? Hı, anladım!
Yok o mimar değildi aslında, o Avrupa hukuku okumuştu. Iıı, öy ama hani o da orada biraz işlere başvurdu ama mesela onun alanında da yine Brüksel'de kazandığının yani herhâlde burada 3 katını kazanıyor o orada kazanacağından. O yüzden, o da buraya geldi. Bir de mesela ben şunu gördüm, eşimle tanışmadan önce de aslında Brüksel özelinde değil ama Kuzey'e g eee, taşınmayı düşünüyordum. Çünkü i insanların yaşam kalitesini gördüm, oradan tanıştıklarımla. Yani, evden çalışabiliyorlar, bizde kontrat olmadığı hâlde kesinlikle ev yok. Iıı, insanların tatilleri var. Mesela 1 ay tatile gidiyor, Güney Afrika'ya. Yani, ben böyle bir şey hayal edemem. <chuckles> Nı 1 param yetmez, 2 öyle, "1 ay bırakayım, hadi gideyim." de yok.
Hı hı. Anladım. Ya, gerçekten enteresan! Hı hı. Hı hı! Hımm! Eve Hı hı. Evet. Doğru! Şansın yok, tabii!